そうなんですよ。うん。そう、のんびりね。うん。
ふーん。 いいですね。そうなんだ。はい。
そう、え、逆にお姉さんのところはどんな風に過ごしてるんですか？
はい、私はま、ほんとに家族が多くて、ま、子供もいるので、基本的には、やっぱり子供中心の、じゃあ、あの、bouncy house 行こうとか、あのミュミュージアム行こうかなとか、なんかま、おあの、ちょっとした地域のお祭りだったりとか、っていうふうに、やっぱ結局子供中心になっちゃうんですけど、ま、でもなんか今はそれがただ楽しくて。そうですね。うーん、なので、ま、主人と、ま、あの、ま、ほんとに毎日バタバタしながらですけども、あの、た楽しんでますね。でも一番気をつけてるのは
うん。 うん。はいはい。 うん。 はい。 うんうんうん。 はい。うん。 なるほど。うんうんうんうん。 はい。うん。 でしょうね。うん、うん。そうか。うん。 はいはい、うん。 うん。はい。
あの、リビングとかでりびあのほんとに、のんびりするだけの時間とかでも、できるだけ携帯はいじらないようにしてるんですよね。
うん。 うん。 はい。 ああ、なるほど。素晴らしい。うん。
うーん、にん。はい、やっぱりなんかあの、私と主人の間だだ、でも、このま、携帯を触ってると、なんかあの、話しかけづらかったりとか、なんか集中して聞いてるかなっていう思いが出てきてしまうし、ま、子供たちもやっぱり携帯使ってる時に限って、なんかもうかまってかまってモードになっちゃうので。
うん。 うん。 はい。 うん。そうですね。 うんうん。 そうだね。うん。 うん。 ああ、なるほど。そうかそうか。うん。うん。
はーい、だからできるだけ、ま、あの、家族もそうだし、友人と、ま、過ごしている時とかも、ま、携帯は、だ、ま、触らないようにっていうのを心がけてることですかね。
はいはい。 うん。 いいことですね。それはね。うん。あの僕うちも全然携帯触らないんで、あのそう、普段家ん中でもほとんど触らないんで、 普通にあの奥さんとかと喋ってるし、あと友達とか、ちょっと最近亡くなっちゃったんですけど、仲良かった人が
うん。うーん。 ああ、そうなんですか。うんうんうんうん。 はい。

あい。
その、最後に彼と、そゲームした時に、もう彼ちょっと病気だったんですけど、そん時僕と彼やったら、3対3だったんですよ。
うんうんうん。 うーん。 あ、はい。引き分け、はい。
そしたら彼、大大喜びして「おお！」え、って喜んで、いそう「おお、まさか、まさか引き分けとは」みたいな感じで喜んでて。あ、そっか、そっかって、よかったねみたいな感じでそう。それは逆に僕がなんかちょっと彼が喜んでるのが嬉しくて。うん。
ああ、そうだったんですか。ああ。<laughs> ああ、ああ <chuckles> はい。 うん、ああ、なるほど、そうだったんですね。へえ、ビビリヤードか。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
うーん、ほえすね、私も親友が、まあ、同じアメリカに住んでるんですけど、まあ、結構遠いので、なかなかやっぱり会えなくて
うん。 はいはい。 うん。 ああ、うん、そうね。
そう、でも彼女がもう独身時代に、もうしょっちゅう遊んでたんですね。もう週末も遊びに行くし、もう平日もご飯行ったりとか、結構頻繁に会ってる友達で
うん。 はい。 うんうん。 うん。 うんうん。 あ、ほんとに仲良しなんだね、じゃあね。うん。うんうん。
そうなんですよ。でも、あの、結婚してからやっぱり離れ離れになって
そう、ね。うん。うん。
そう、で、最近はもうってかもうほんとに全然会えてないんですけど、でもやっぱり頻繁に、まあ、連絡は取って、あの「どうしてる、何してる？」みたいな感じ電話はして、で、たまにその電話しながら、あの、お酒飲みながら話ししたりとか
うん。 はいはい。 うん。 はいはい。うん。 うん。 はいはいはいはい。うん。
っていうのは、やっぱやってるんですよね。そうだ、コロナの時に、何か Zoom とかでみんな Zoom 飲みって流行ったじゃないですか？
うん。 はい。 うん。流行りましたね。うん。あった、あった。
そうです。だから、それがあって、あ、そうか、その手があるかと思ってはい、なので、ま、電話しながら、お酒飲みながら、ちょっと、あの、ほろ酔いになりながら、いろんなあの、話をするっていうのが、結構自分の中で、うーん、いい時間になってるんですよね。
うん。あ、そうですね。うん。うん、うん。 なるほど。 うん。 ああ。うん。 そうか。うんうんうん。あれですよね、あの、友達とかと話するのって、友達も自分のことを分かってくれてるから、けっこうストレス発散にもなるんですよね。いろんないろんなことが言えたりとか。
うーん。 はい。はい。 うーん。 うーん。そうですね、ま、私も同じ気持ちだから、彼女もすきっとそうなんでしょうね。うん、うん、うん。
うん。 うん。 うん。そっかそっか。なんかなんかいいね、なんか二人で二人でっていうか、その、Zoom とかでも楽しめるっていうのは、やっぱアメリカって特に距離が離れてるじゃないですか？
うん。 はい。 うん、<chuckles> ほ、遠いですよね、いどこも、はい。
<chuckles> だからそう、そうなんか、ね、飛行機で行く距離とかだったらもう、ね、そんな頻繁に行けないしっていうのもあるから。
うん、うん、うん、そうなんですよね。
そうやって、ね、気軽に連絡したり、お互い見たりできるのは、やっぱいいですよね、やっぱりね。
うん。

<laughs> 餃子パーティー楽しいですよね。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
へえ。いいですね。あ私も結構家では、友達とか招いてわいわいするのが、す結構好きですね。なんで、はい、ポットラックとかみんなで作り作って持ち寄ったり、で、私も、うん、なんか料理ばあって作ってみんなに来てもらってみたいなの、ん好きですね、そういうの。うんうん、はい。だからなんか奥さん同士とかで、結構あの、よ夜集まって、あの、もう子供たちみんな寝かせた後。で、一緒にお酒飲みながら、あの、ま、わいわいわいわいゲームしながら話するってのがすごく私はす好きなんですよ。
うん。 はい。 ほうほう-ほう。うん。 はい。 ああ、そうですね。うん。 うん。はいはい。なるほど。うん、いいですね。うん。そうか。 うん。はいはい。 うん。 <laughs> うん。 うん。 へえ。え、お子さんたちそれでおお起きちゃわないの？